Qui, immagino, che, <coughs> mhmm, cioè avete avuto difficoltà a trovarvi sui gusti, ehm, sulle disposizioni, no, perché finché vivi nel monolocale eri tu a decidere, eri tu a far quello, a decidere come far la parete, il divano, eccetera. Adesso che, ehm, diciamo, mhmm, c'è anche vivi anche con tuo marito, è stata difficile qui cercare di render casa proprio casa tua, casa vostra? Avete trovato difficoltà oppure vi siete trovati subito, perché avete magari gli stessi gusti, eccetera, non è stato difficile?
Certo. Certo. No, non è stato difficoltoso, in primis perché mio marito è figlio di architetti, quindi diciamo che ha un po' un'influenza da parte loro, ehm, che lo aiutano ad avere un ottimo gusto. Poi in realtà ho scelto in questo caso dei colori un po' più tenui, nel senso che in alcune stanze c'è il bianco, in altre c'è il grigio che può avere diverse tonalità. Magari c'è la parete un po' più scura e le altre 3, ehm, più chiare, però cose molto, mhmm, ehm, delicate e anche l'arredamento si sposa nettamente con con i colori che abbiamo scelto. Poi a noi piace anche un po' lo stile industrial, quindi, ehm, in alcuni frammenti di di casa c'è anche questo stile, che ovviamente con il grigio delle pareti ci sta a pennello, come si suol dire, e abbiamo scelto veramente le cose insieme. Quello che le ha res che quello che rende casa, in questo caso, ancora più casa e che abbiamo messo in ogni stanza, e so che sembra un po' Kitsch, però è una cosa che a noi piace molto, uhm, delle gigantografie di fotografie legate a Bruce Springsteen, perché siamo fan tutte e 2 e quindi abbiamo scelto delle foto particolari, poi abbiamo fatto dei pannelli ingigantiti e così, insomma, sentiamo ogni stanza un po' più un po' più nostra. Io tante volte dico che in realtà non viviamo in 3, io lui e mia figlia, ma viviamo in 4, io, lui, mia figlia e e Bruce Springsteen.
Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Ah, wow! In 4. <chuckles> <sniffs> Ma e senti, <sniffs> dato che hai nominato dato che mi hai nominato che hai un figlio, ehm, e che qu mhmm, cioè è grande o ancora piccolo?
No, è piccolina, è una cucciola di 3 anni e mezzo, quindi ancora ancora si deve adattare ai miei gusti. <chuckles>
Ah! Che bella! Okay, quindi quindi ancora non ha Okay, quindi ancora non ha diciamo non ha potere di decisione. <chuckles>
No, assolutamente, anche se ti devo dir la verità, sta mostrando il suo caratterino con la testa bella dura, quindi un po' di potere di decisione in fondo ce l'ha, ma non per quanto riguarda l'arredamento o comunque i colori della casa.